Tu sais, précédemment, j'avais eu, hem, une expérience de boulot, en fait, qui m'a qui m'a un petit peu marquée. Heu, alors, heu, globalement, tu vois, je suis quand même une personne, heu, assez timide, heu, j'o j'ose pas forcément, heu, heu, élever heu, élever le ton, heu, quand, heu, heu, parfois je peux je peux me sentir agressée, et cetera, et heu, et c'est vrai que, quand je suis arrivée dans cette, heu, dans cette équipe donc c'était une équipe qui était déjà formée depuis, <sighs> je sais pas moi, 20 ans. Heu, voilà, ça a été compliqué pour moi déjà, heu, ben, d'arriver, la petite nouvelle, la petite jeune, heu, heu, avec, heu, ben, voilà, un poste, heu, un poste un peu central mais qui était, heu, hem, assez, heu, compliqué à a appréhender, heu, et hem, et et résultat, heu, bah, tu vois, j'étais souvent, heu, en tout cas je percevais souvent, heu, certaines, heu, heu, certaines remarques comme étant des, heu, des des attaques, tu vois. Alors, heu, assez, heu, personnelles d'ailleurs, heu, donc c'était c c'était vraiment pas simple, heu, pour moi, heu, de, heu, d'entendre tout ça et hem, et à mesure, ben, j'ai, heu, j'ai fini, ben, par en avoir heu, par être, heu, vachement agacée, heu, et heu, et et je sais que j'ai fini par, heu, ben, craquer et tout simplement, heu, heu, dire ce que je pensais, mais peut-être pas avec les formes, heu, que que j'aurais voulues
OK. OK. OK. OK je vois. Ouais. OK. Mmh. OK.
et heu, ben, heu, voilà, tu tu imagines bien qu'à partir du moment où, heu, ben, j'ai j'ai dit les choses qui me, heu, qui qui me pesaient, heu, ben, c'était, heu, ça enfin, l'é l'équipe, heu, ne m'a pas ne m'a pas mieux accueillie, heu, heu, que que que ça, et heu, j'ai j'ai pris la décision, finalement, de de partir de cette entreprise et, heu, et aujourd'hui, ben, tu vois, dans ma nouvelle entreprise, je suis pas forcément dans le même contexte. Heu, mais j'ai j'aimerais, heu, bah, justement, trouver tout de suite la la bonne dose, heu, finalement, entre, heu, ben, voilà, le le respect, heu, le le respect d'autrui et la capacité de, heu, heu, la capacité de s'affirmer, et je sais pas si tu as quelques conseils, heu, à me donner?
Mmh mh. OK ouais. Bah, écoute, déjà, heu, je te remercie énormément de de t'être confiée à moi par rapport à ça. Parce que, c'est vrai que, heu, les relations surtout dans un milieu, heu, professionnel, c'est pas toujours simple. Parce que, voilà, on n'est pas forcément amis avec les gens avec qui on travaille. Donc, c'est vrai que, c'est ça peut être compliqué, des fois et je compatis, énormément. C'est normal, heu, il y a des choses vraiment pas complu pas pas simples, pardon. Hem, si tu veux, heu, je vais te poser quelques questions et puis, heu, tu me diras, heu, si les conseils, heu, te vont?
Mouais. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, oui, oui. Bah, écoute, avec plaisir.
Hem, déjà, est-ce que tu peux me dire, heu tu peux me donner un exemple récent de comment tu as pu réagir à à un de ces moments où tu as l'impression que tu as perdu ton sang-froid, ou pas?
Heu, lorsque je j'étais dans mon ancien boulot, tu veux dire?
Ouais, c'est ça.
Ouais, et ben, en fait, heu, ça s'était passé, heu, ben, en en réunion d'équipe. On avait des réunions un peu hebdomadaires, heu, heu, et là, où j'ai, heu, bah, un peu, heu, un peu perdu mon calme, c'est quand, heu, la la cheffe de service, heu, heu, a voulu faire un peu, tu sais, ce genre d' icebreaker, là. Je pense qu'elle sortait de formation, donc elle a <chuckles> elle avait voulu, heu, enfin, voilà, heu, mettre un peu de piment, heu, on va dire, dans nos nos dans nos réunions, heu, hebdo. Heu et, heu, du coup, en icebreaker, heu, elle nous a demandé, heu, ben, en fait: «Quel est votre feeling aujourd'hui?», et moi, bon, ben, on, voilà, heu, j'ai j'ai été hyper honnête, en fait, sur mon feeling alors que, ben, heu, naturellement, j'aurais plutôt eu tendance, on va dire, à à arrondir les angles, heu et et et à ne pas forcément être honnête mais là, c'est vrai que j'étais tellement à bout, heu, de me sentir, heu, ben, finalement, rejetée dans cette équipe que, bah, j'ai tout simplement dit, heu, voilà, que, heu, j'ai j'ai j'étais épuisée d'être, heu, d'ê d'être la cible, heu, et que, heu, bah, mon mon mon job aujourd'hui peut-être qu'il qu'il plaisait pas, mais qu'il fallait pas forcément me me me tenir, heu, hem, me me tenir responsable, on va dire, de, heu, heu, de de de de ce qui allait, heu, pas, heu, dans dans dans le service, quoi. Et heu, et ça, derrière, heu, ben, cette ouverture, aujourd'hui, elle a pas aidé à, heu, enfin, heu, là, où, heu, j'imagine que ma cheffe, heu, espérait qu'on raconte, heu, je sais pas, moi, heu, heu, ce qu'on a regardé à la télé, qui nous avait plu- parce que, bon, pour elle, c'était vraiment parti sur quelque chose de léger- heu, moi, j'ai, heu, j'ai j'ai j'ai apporté quelque chose de de de de sincère et cette sincérité a été, heu, a a été assez mal perçue. Donc, heu, heu donc, moi, derrière, heu, ça m'a fait du bien, très franchement, heu, j'ai j'ai j'étais soulagée de de dire ce que j'avais su sur sur la conscience. Heu, aujourd'hui, je suis également soulagée d'avoir quitté cette équipe parce que, très franchement, il y avait une sorte de toxicité qui était, heu, heu, qui qui qui était plus gérable, hem. Mais, aujourd'hui, enfin, tu vois, dans ma nouvelle équipe, heu, je veux je veux vraiment que que les choses soient différentes, hein, heu, d'avoir, heu, un rapport, heu, d'avoir un rapport à l'autre qui qui qui soit complètement, heu, heu, à l'opposé de de de ce que j'ai connu et heu, et tu vois, tout à l'heure, tu disais: «Heu, bah, oui, on est avec des collègues, on n'est pas forcément avec des amis». Mais, on passe tellement de temps avec nos collègues que, finalement, non, moi, je veux avoir des relations vraiment, heu, heu, ben, cordiales à minimal, heu, mais, heu, mais mais mais surtout, enfin, voilà, être, heu, suffisamment proche, tu vois, pour, heu, ben, pour, heu, pouvoir plaisanter, pour pouvoir apprécier, finalement, les les temps passés, heu, les temps passés avec, heu, avec les collègues. Donc, du coup, hem, du coup, pour moi, c'est important de, heu, de de de savoir, finalement, quel aspect de moi, heu, aujourd'hui, je je dois faire valoir, heu, dans dans dans l'équipe. Est-ce que le côté effacé suffit, heu, quitte à m'oublier ou est-ce que, heu, ben, voilà, il faut que je trouve la bonne dose? Heu, je sais pas.
OK. Mmh mh. Mouais. Mmh. Mouais. Mouais. Mmh. OK. Mouais. OK. Oui, oui, naturellement. Ouais. Mouais. Ouais. OK. Mmh. Bah, déjà, heu, écoute, heu, c'est vrai que comme tu dis ouais c'est tu disais que ton ancien travail, c'était un milieu toxique donc, c'est vraiment je comprends que ce soit vraiment pas simple. Et aujourd'hui, du coup ouais, il y a ce tu as de cette vraiment cette volonté de changement et que vraiment tout se passe bien et tu as pas envie de de refaire les mêmes erreurs qu'avant parce que, heu, même même avant que tu aies perdu ton sang-froid à ce rendez-vous
Mmh.
tu avais l'impression qui que tu étais ciblée et puis après, que tu aies tu aies eu cet éclat, ils ils vraiment, ils te tenaient rigueur de de ça, heu, jusqu'à jusqu'au bout quoi, jusque jusqu'à ton départ, c'est ça?
Ouais. Exactement, ouais, ouais, c'était, heu, c'était typiquement ça. Sans se remettre en question de d'autant plus, hein, ouais, c'était dur, ouais.
OK. Ouais. OK. Heu, c'est vraiment pas simple et puis je comprends complètement que après, je t'ai dit c'est vrai que je t'ai dit qu'on n'est pas forcément mieux avec les gens avec qui on travaille mais c'est vrai que c'est complètement normal de vouloir, bah, comme tu m'as dit: «Le minimum de connexion, de pouvoir discuter, heu, pas forcément être amis mais voilà». Du coup, heu, bah, c'est complètement compréhensible et je je compatis avec ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que tu peux me dire, heu, toi, heu, dans ton nouveau travail, qu'est-ce qui t'inquiète le plus?
Mmh mh. Ouais, merci, mmh. Alors, ce qui m'inquiète le plus c'est finalement, d'être, heu, vraie comme j'ai pu l'être, ben, du du coup, à cette, heu, à cette fameuse réunion, heu, parce que bah oui, effectivement, c'est toujours dur, hein, de de de de se livrer surtout dans un contexte, heu, professionnel. Mais, je sais que sur le coup, ça m'avait fait tellement de bien. Heu, heu, j'ai de le le fait d'avoir, tu vois, un peu posé le masque, heu, heu, quel quel quelque part, heu, et et et et j'aimerais enfin, tu vois, aborder, heu heu, ce ce ce nouveau job, heu, en étant, heu heu, en en étant, heu, hyper sincère, heu, et ne pas, en fait, finalement, jouer avec ma personnalité avec, heu, ben, et des des des zé éventuelles émotions, heu, afin que, ben, heu, mes collègues aussi s sachent, heu, à à quoi s'en tenir par rapport à moi, en fait. Et, hem, et et et justement, tu vois, si je ne mets pas ce filtre, heu, que que j'ai l'habitude de d'avoir- alors, c'est un filtre involontaire, hein, parce que ça fait aussi partie, mine de rien, de ma personnalité de m'effacer un petit peu- heu, mais mais si je l'ai pas, heu, j'ai j'ai j'ai j'ai peur, ben voilà, de d'être de nouveau, heu, heu confrontée, heu, enfin voilà, heu, à une mise à l'écart de la part, heu, de de la part de l'équipe, heu, mais, heu, tu vois, quelque part, heu, quand je te dis ça, c'est aussi parce que, hem, bah, ce ce masque comme je t'ai dit, il est i il est il est involontaire, heu, le le fait de ne pas apprendre à m'affirmer mais quand je m'affirme je je j'ai tellement pas l'habitude de le faire que je le fais, heu, de manière, heu, bah, si peu diplomatique en fait, et et et tu vois, c'est ça qui est, heu, c'est ça qui est compliqué et, heu, je sais pas, peut-être comment atteindre vraiment le le juste milieu, heu, ç ça me ç ouais ça me ç c'est c'est là où j'aimerais, heu, si tu as si tu avais quelques conseils peut-être à m à me donner, heu, je les prendrais mais avec un grand plaisir.
Ouais. Mouais. Mouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, OK. Mmh mh. Mmh Ouais, OK, parce que du coup m je comprends que ouais, tu as tu as tellement peu l'habitude que ouais c'est vrai que tu as le sentiment que tu es plus direct que diplomatique tu vois. Tu vas OK, ouais, je comprends. Tu te laisses un peu emporter par, heu, par le truc quoi, c'est ça? Ouais.
Ouais. Ouais, c'est ça. Par l'émotion. Ouais c'est ça. Exactement. C'est exactement ça.
OK. Hem, écoute moi ce que je peux te dire dans un premier temps c'est, heu, je comprends que c'est important, heu, dans un milieu professionnel de de s'affirmer c'est complètement normal et c'est tout à ton honneur de vouloir que ça se passe, heu, le mieux possible en fait, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que d'un côté, tu vois, s'affirmer ça veut pas non plus être dit, heu, n, heu, ça veut pas non plus dire, heu, être, heu, tu vois agressif ou trop assertif, tu vois?
Merci, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. OK.
C'est ça peut tu tu peux quand même l'être en en exprimant tes besoins avec respect sans, heu, sans avoir besoin de de t'excuser d'exister parce que tu as tu as eu ce cet éclat, tu vois?
Mmh mh. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et hem, quelque part, heu, redéfinir ça tu vois en fait c'est vrai que c'est normal de d'aller d'aller droit au but et puis de laisser un petit peu, heu, cours à à tes pensées, à tes émotions c'est normal. Mais c'est vrai que si tu prends peut-être un petit temps où tu prends vraiment une respiration avant de de dire ces choses et bah, peut-être dis ce que tu as à dire mais tu vois sans forcément essayer de de négliger les sentiments des autres, heu, et puis garde à l'is à l'esprit que ce le mieux c'est de de dire ce que tu as à dire, heu, avec respect, tu vois?
Mmh mh. Ouais, non, mais ça c'est, heu je trou je trouve que c'est un super conseil, hein, que que que tu me donnes, heu, parce que c'est vrai que voilà je suis tellement dans l'émotion en fait que que que que je réfléchis pas et peut-être qu'il faut peut-être que j'anticipe le moment où je vais être dans cette émotion. Heu, pour que, heu, quand, heu, finalement je décide de m'exprimer, heu, ce soit fait on va dire, heu, de manière de manière raisonnée et non pas, heu heu et et non pas faire un coup d'éclat comme, heu, comme ça a pu, heu, m'arriver. Et heu, et peut-être aussi, heu, ben, encore une fois dans cette idée d'anticipation, peut-être que je peux en parler aussi avec mes managers quand il y a des choses qui sont, heu heu qui qui sont un peu lourdes, heu ouais oser, heu, peut-être, tu vois le, heu, le le un un face à face plutôt qu'un fa heu, de enfin que que que de faire face à à une équipe entière. Heu, je pense que c'est c'est peut-être, heu, c'est c'est peut-être à intégrer aussi dans dans dans dans ma manière de de de fonctionner. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais ouais.
Mouais. Ouais, complètement complètement. Heu, tu peux complètement faire ça et puis c'est vrai que si je peux te donner un dernier conseil, essaie de- au mieux de tes capacités en tout cas, je comprendrais que c'est pas évident au début- mais essaie vraiment de de d'être factuelle et de ne pas pointer du doigt les gens tu vois? Parce que les gens peuvent se sentir assez, heu, touchés ou voilà c'est ça peut faire passer un m mauvais moment à tout le monde donc vraiment essaie de
Ouais.
de de ne pas cibler les gens et de d'être, heu, calme, tu vois?
Ouais. Oui, oui ,mais effectivement, non, ça c'est un très c'est un très bon conseil. Je pense que je vais, heu, bah, je vais je vais le prendre et l'utiliser. En tout cas merci beaucoup pour ton écoute, ça a été vraiment très précieux.
Avec plaisir.